あの、直感と理屈のどっちを信じるかってのを聞いていきたいんですけど。あの、どちらかというと、自分で思うのは直感派ですか？それとも理屈派ですか？
はい。 えっとですね。これは、ちょっと、あの、場合によると思っていて。あの、考える時間がない時は直感派。で、考える時間がある時は理屈派っていうのがお主な感じで。
うん。 ほう。 ふんふんふん。 はあ、なるほど。
だから、あの、手元に、あの、ほとんど知らないことに関しては直感派っていうのは結構ありますね。
ああ、じゃあ、で、もう、考える時間が、ま、ちゃんとある、ま、数秒なのか物によって、ま、数分とかね、何時間とかあると思うんですけど、そういう時は結構理屈で、ま、行くことが多いですかね？うーん、うん。
はい。 そうですね。えっと、僕の個人の考えとしては、その、直感っていうのは、あの、ま、表に上がってこない、その、ま、頭の中の、あの、今までの知識を統合したあの、なんだろう、表に上がってこない思考のあ集まりだと思ってるので。
うん。 うん、ふん。 ああ、なるほど。
ま、それも結構有益になるんだじゃないかなと思いつつ、それ理屈で補うってのを心がけてますね。
ふんふん。 ああ、なるほど。ええ、じゃあ、もう本当に例えばなんですけど、直感はこっちだとゆってる。あ、直感は A だとゆってる。でも理屈で考えると B なんだよなっていう時って、ま、もちろん状況によると思うんですけど、どっちを信じますか？
はい。 <exhales> ああ。 はい。 はい。 ああ、そうですね。直感と理屈が、相反すること、結構あるんですけども、えっと、そうですねえ、ええ。
うん。 はいはいはいはい。 ちょっとじゃ質問、ももう少しごめんなさい、ふかあの具体的にしたいと思います。なんか、新しく初めましての人に会いました。で、直感的には、あ、この人なんか絶対関わっちゃダメな人だ、って直感はゆってる。でも、理屈でっていうか話を聞いていくいって、その言葉を、全部理屈的に整理していくと、あ、この人の話に乗っかった方がいいな、って思う、みたいな時。
あの。 はい。 <laughs> なるほど。 ああ、なるほど。まずそういう場合はそのまあ、直感はあの必ずあの、き頭のす中に留めておいて、その何て言うんでしょうね、あの、まあ、この人はちょっとあまずまずそうだなっていう直感もまあ、わす忘れちゃダメだと思うので、あの、それを残すんですけども、話を聞いていて、あのそうですね。まあ、話を聞いていて、ただそれがまあ、まだ会った時間が短いとかで、であれば、その、まあ、相手はでっち上げることができるわけですから。その、その、そそのリスクも多いっていうのを考えた上で、あの、ま、最初に持った第一印象を、まあ話していく中で、こう、アップデートしていって、まあこの人はこういう特徴があったっていうのを、アップデートしていく、っていう理屈をで支えるっていう。
はい。 うんうんうん。 うん。 うんうんうん。 はい。 うん。 うん。 <laughs> そうですね。うんうん。 うん。 うん。 ああ、なるほど。ん、この場合だからまあ、ハイブリッドというか、直感は忘れずにしつつ、でも理屈で補っていくっていう方法をとる感じですね。うーん、うん。
はい。 はい。 はい、なのでその、ま、初対面とかだと、割と直感を信じるって感じですかね。
うーん、なるほど。え、じゃあ、今までに、その、直感を信じて何かこの、ま、うまくいったとか、逆に直感を信じて、うわ、やってしまったみたいなエピソードとかってあります？
ああ、そうですね。えっと、直感を信じて、ええ、まあ。
うん。
え、例えば、その、ちょうかす信じて、ま、うまくいったなって思ったケースは、あの、ま、え、ま、最近その海外おええ、ま、国際的なチームのボランティアに、ちょっと、参加したんですけども。
はい。 おお、ほうほうほうほう。
もう、かなりビビッと来たんですね。うん。
あ、それは、その、何でしょう、申し込む段階でということですか？それとも行った時にってことですかね？
はい、もう、申し込む段階でも、これは、もう、こんなにぴったりな募集は、もうもう、二度とないだろうっていうぐらいのピピッてきて。<chuckles>
へえ！はいはいはいはいはいはい。
はい。 で、ただ、あの、まあ、あの、考えようにも、その、ま、そんな経験今までなかったわけなので、その、ま、理屈で補うことはできないとっていう時にも、もう、その時直感信じたん参加したんですけども、結構良かったなって感じがしましたね。
うん。 えっす、ふんふんふんふん。 うん。 ああ、それ良かったっていうのも自分の、なんでしょう、やりたかったことというか、えが得た得たかった経験を得ることができた、みたいなことですかね。
そうですね、結構得たかった経験が、ま、今、いままだ、あの、始まってるず段階な始まったばかりなんであれなんですけども、得たがった経験が得られそうなのだっていうのが1つと、あともう1つはその、そうですね、かなり、自由にやらせてくれるらしいぞと、いうことがわかったので。
うんうんうんうんうん。 はい。 <laughs> ほえ。あ、ふんふんふん。
もう、かなりそうですね。もう、まさに、得たい経験を選べるって選べるというか
うん。 はあ。
状態だったので良かったですね。
あ、それはでもすごいですね。直感を信じ、多分理屈で考えたら、まあ、言ったらあれですけど、今までやったことないことなんだから、まあ、やらない方がいいじゃない、が、多分勝ちそうですよね、きっと。
はい。 <laughs> そうですね、ちょっと、リスクも考えた方がいいぞ、という風に止めるかもしれないですね。
うん。 うんうんうんうん。うんうんうん。はあ、なるほど。そこに関してはそうか、直感で、じゃあ、すごくうまくいった経験というか、あの、まあ、直感を信じて良かったなっていうところですよね、多分。うーん、逆に
はい。 はい。で、逆に失敗した場面で言えば、そうですね。あの
はい。
なんて言うんでしょう、あの。<laughs>
あります？<laughs> そもそもなければ全然作らなくて大丈夫なので、ふん。
<laughs> そうですね、ちょっと、そうですね。<chuckles> ま、多分ないんじゃないかなって感じですね。
うん。 あ、とということは、割と直感の信じて、ま、活動というか、行動するとそんなにその失敗はないのかなっていうのが、今のところ思われるとこですかね。
ま、その、そうですね、時間がない時に直感を信じるので。ま、なんていうか、ま、失敗してもそれが普通だなという。<laughs>
うんうんうんうん。 ああ、なるほど、ほお。
うん、ひゃくパーセントは成功しないだろうっていう感じなので、ま、あくまで、まま、補助的というか、いう感じですね。
はいはいはいはいはいはい。うん。 うん。 はあ、え、じゃあ逆に、理屈で考えて、めっちゃ考えた結果、失敗したみたいなことってあります？
はい。 ああ、恋愛ですかね。<laughs> そうですね、ま、ちょっと話せる範囲で言いますと。その、ま、何てゆんだろうな、あの。ちょっと、え、ま、が、ま、学生時代の時にその
<laughs> ちょっとちょっと面白いけどこれ掘っていいのかな、どうなのかな。はい。 あ、はい、お願いします。 うん。 はい。
まあ、ちょっと、まあ、偽カップルコンテクストコンテストみたいなのがあったんですね。
うん。 何ですかそれ。<laughs>
<laughs> ああの、あ、違うな、ちょっと説明があれだったな、ええと。まあ、あの、この中で1組、ま、学園祭であの、こん中で1組本物のカップルがいます。さあ当てましょうっていう
うん。 ああ、なるほど。ふんふんふんふんふんふん。
やつにその、に偽カップル役で、出ないかっていうのを、あの、言われたんですけども。
はいはいはいはい。
その、まあ、ちょっと自分が出るというのはちょっと、どうなんだろうかとか、ちょっと前に出前に出て失敗した経験があるから、ちょっと自分は向いてないっていうふうに理屈があったんですけども、ただその、あの、それを誘ってくれた人は多分、ま、今思えばちょっと、気が合った人なんじゃないかなって、だったら乗っておけば良かったかなっていう。
うん。 うんうんうん。 <laughs> ああ、甘酸っぱい、ああ。
<laughs> もうすごいもったいないことしたなっていう失敗ですね。
です、え、じゃあそれ結局出なかったんですか？
出なかったんですよ。ちょっと自分は、前に出るのが向いてないかなと。
うわあ、え？それ誘ってくれたのってじゃあ女の子ですよね。
そうですね、はい。
な、一緒にその、カップル役で出ないかっていう、お誘いってことですよね。ええ、その女の子、うわ。
はい、はい。 いや、もうほんとに、申し訳ないことでしたな。
うん。<laughs> うわ。え、それ、そのその後、その女の子とはどうなったんですか？
いや、もうだんだん、そうですね、その後も、いぬまあ、割と誘ってくれたことがあったんですけど、他にも、ちょっと、<clears throat> あの、ま、その場合はあの、ま、下の学年だったんですけども、下の学年、あ、ま、学年混合のイベントがあるけど来ないかって言われて、ただただその時はちょっと、あの、まあ、ちょっとす僕じ自分の学年が1人しかいないっていうのはどうかと思う、どちょっと、あの、も申し訳ないって言って、断っちゃって、もう今 <clears throat> 今思えば理由つけて断わ逃げちゃった逃げちゃったので、すごい良くなかったなって思いますね。
うん。 うん、うん。 うん。 はいはい。 うん。 うん。 ああ。 はい。 うわ、もうなんか理屈、理論武装してこう、断ってみたいな、うわ。ちょっと、切ないですね。<laughs> ね、ふう、きっとでも直感的にね、その言ってくれれば、何か新しい未来は見えたのかもしれないなとはちょっと、思うんですけど。<laughs> ままま、過ぎたことはしょうがないですんね。はい。うん。ね、これから先に活かせれば、それでいいかなと思いま…うん、思うんですが、じゃあじゃあ、なんか、理屈を優先した方がいい場面ってありますか？その、今の恋愛のところで言うと多分理屈を優先すると、なんかあんまり、まあ、あんまり良くないっていうとあれですけど、かなっていうふうに思われるんですけど、理屈をまあ優先するべきであろうみたいな、自分の中で決めてる場面とかありますか？
はい。 ちょっと切ないです、はい。 いや、はい。 <laughs> そうですね。 <laughs> はい。 はい。 <laughs> そうですね。 そうですね。 そうですね。あの、どちらかというと理屈の見える場面が多いので、ま、直感を信じようっていう場面の方を絞り込むんですけど、あの、そっちの場合はその、そうですね、あの、先ほど言ったあの感情が関わってくる場面とか。
うんうん。 はいはいはいはいはい。 ほお。
あの、そうですね。あの、<laughs> 恋愛なんて理屈で考えても仕方ないので。
わっ、<laughs> そうですよね。何歳までに付き合って、何歳までに結婚してみたいな。<laughs>
あの はい。あの、かそういう、あの、感情重視した、良い場面では、あの、理屈はあまり、あの、使わないようにするっていうのと
うん。 うん、ふんふんふんふんふん。
あと、あの、ま、計算、ま、り損得が絡んでくる時は、ま、理屈が重視するっていうのはありますね。
ああ、なるほど、そっか、感情に関してはもう、そうですね、考えるというよりもやっぱり直感で思う思うとか、もう、来るものを信じた方が、良さそうってことですよね。
はい。 はい。 良さそうな気がします。
うーん、なるほど、計算、なんかこう損得が関わってくる場面って、もう少し具体的に何かありますか？理屈優先した方が良いなっていう。
そうですね。 ちょっと、あの、誘いがあって、あの、それが自分にとって得になるのか、損なのかとかですかね。
はいはいはいはいはいはい。うーん、なんだろう？もう儲け話とかですかね。そんな <laughs>
そうですね。ま、イメージとしてはそんな感じですね。
うーん、なるほど、た
この人からちょっと、あの「助けてくれないか」と言われたけど、ちょっと「別にメリットないしな」みたいな場合で、み、、<chuckles> ま、断るかどうかとかですね。
うん。 <laughs> あ、ドライだ。<laughs> え、そこに、なんかわかんないですけど、直感的に、あの「助けた方がいいよ」みたいな天の声って聞こえてきます？
<laughs> あ、でも、これはそうですね、直感と理屈が一致してる場-場合ですね。<chuckles>
ああ、なるほど。<laughs> のは、そうかそうか。え、じゃ、仕事の場面とか、その、ま、なんだろう、勉勉強はないか、仕事の場面とかだったら、結構、理屈優先の方が多分強そうですよね、きっと。うーん、なるほどね。え、なんか、時間的に、その、ま、仕事の場面だと多分限られてるところも多いと思うんですよ。考えなきゃいけないっていうのが。ただ、それでもやっぱ仕事の場面は、まあ、理屈の方が信じる割合としては高いですかね？
どっちも、どっちもやった方がいいみたいな。<laughs> はい。 ああ。 そうですね、はい。 はい。 はい。 まあ、そうですね。ただ会話していて、リアルタイムで判断しなきゃいけないっていう場面もあるので。
はいはいはいはいはいはい。
その場合は、ややはりその理屈で理屈って言っても、その、あの、ほんとに1つ2つの、あの、いち、考えない1つ2つの要点しか考えられないので、ま、主に直感を信じるってことになると思います。
うんうんうんうん、確かに確かに。 ほう、なるほどね。え、なんか、例えば、その日本の文化って割と、その間を読むとか、なんか空気を読むみたいな、結構、その、言ってないことって、なんか、こう空気感で伝えるみたいなのって結構あると思うんですけど、なんか、それって、その、直感のところに、なんか、影響とかしてきます？それとも、なんか、理屈で考える時に、そこもちゃんと読み取って、それも全部理屈に組み込んでみたいな考え方ってされます？<laughs> はい。
ああ。 はい。 ああ、僕僕はですね、その、もう、言ってしまうと、その、空気を読むのが苦手な方だと思っていて。
ああ、そうなんですね。ふんふんふんふん。
はい、なので、その、まあ、意識的にその、そうですね、相手の表情はちょっと曇ってるぞとか、ちょっと相手のこ声のトーンとかがちょっと、あの、怪しいぞとかっていうばい場合は、それは、あの、ま、判断にちゃんと組み込むようにしてるんですけども。
うん。 うん。 ほう、あうむじゃ、どっちかっていうと、そろそこは直感っていうよりも理屈の方に入れてる感じですよね、きっと。
そうなんですよ。ちょっと直感が働いてくれないんですよ。<laughs>
<laughs> およ、直感は直感難しいな。なかなか。<laughs> へえ、え、直感のなんかセンサーを磨くっていう言い方があってるかわかんないんですけど、ほなんか、相応のためにやってることとかあります？なければないで全然いいんですけど。
はい。<chuckles> ああ。 そうですね、直感を磨くためにやってること、ああ、え、まあ、日頃から、そうですね。あの、ま、何がうまくいったか、うまくいってないかっていうの、ま、記記憶に留めることですかね。
うん。 うん。 うん。 ああ、なるほど。なんか、そこの考え方も、いや、もう、なんか、なんとなく、ちょっと理屈派な感じはします。<laughs> あ、結構じゃ、本当に直感が働く場面っていうか、働かせる場面って、かなり、その、限定的にされてるのかなっていう印象を今持ってるんですけど
あっ、そうですね。ちょっと割と理屈寄りだったかもしれないですね。 はい。 あ、そうですね、直感が働いて、それは理屈で、でもこのこのタイプの直感は、ちょっと外れがちだな、このタイプの直感は当たりがちだなってのを補助するみたいな、そういうイメージですね。
うん。 ああ。もう、じゃ、本当に、あの、何も考えずに直感で行こうっていうのは結構少ないですよね？それで言うと。
そうですね。だいぶ少ない方のタイプだと思いますね。ただ、それで、あの、考えすぎ <chuckles> の例がたまにあるので、ちょっとそこは気をつけなきゃいけないかなと思います。
うーん、ううん。 ああ、確かに。 そうですよね。それだと多分考えすぎって、ま、言われてしまうことの方がきっと多いですよね。<laughs>
<laughs> はい。<giggles> たまにたまに言われますね、実際。<chuckles>
ああ、そうなんですね。え、なんかどんな場面で言われたか覚えてるのあります？
はい。 えっとですね、まあ、ちょっと、ま、学生時代にですね、これは。<laughs>
うん。 うん。 はい。<laughs> はい。ホワンホワン。学生時代に、ななん何の場面で言われました？
ま、ちょっと生徒会の場面でちょっと予算編成の時に「いやそれはちょっと考えすぎだと思う」って <chuckles> 言われました。
はあ、その予算編成とか、割とちゃんと考えなきゃいけない内容ですら、言われるんですね。<laughs> うん。
<laughs> そうですね、ちょっと、もうあまりにも、それはちょっと、あの、関係ないトピックなんじゃないかみたいな。<chuckles>
あっ、もうほんとに、もうありとあらゆる、ま、ケースを全部考えてみたいな。
はい。 そんな感じでしたね。
はあ、すごい。なかなか興味深い話。いや、こちらこそありがとうございました。
いや、本日はありがとうございました。 失礼いたします。